Así es, eh, cuéntame, pues, cómo cambian las cosas según el contexto, ¿no?, eh, familiar, pareja, oficina, eh, los grupos de WhatsApp, este, ¿hay sitios donde te atreves más y otros donde te cierras? ¿Tienes alguna opinión que me puedas dar de esto?
Pues Pues, claro que sí, mira, eh, actualmente, como ya tengo mucho tiempo trabajando con mis compañeros, ya hay algunos que son de parte, eh, son europeos y hay otros que son, pues, latinoamericanos, y realmente, desde l los primeros días me sentí más identificada, obviamente, con los latinoamericanos, porque ellos eran más parecidos a mí. De hecho, nunca he tenido ningún Sí, claro, de hecho, nunca he tenido ningún problema con eso de que me entendieron mal o o que hice una broma y que fue motivo de o de ofensa, nunca. Exacto, nunca, porque, bueno, pues, ya sabes, las bromas en Latinoamérica son un poco más pesadas y ya uno como que crece con eso. Pero, en este caso, nunca he tenido ese tipo de inconvenientes con ello y, por supuesto, pues, me siento más cómoda con ellos. De hecho, hasta el momento, eh, siento que el ámbito en el que me siento más en confianza de hacer bromas y tal, sería en el ámbito familiar, porque ya, imagínate, ya después de cierto tiempo, y con la familia y tal. Y con los que son más allegados a mí, que son, o personas latinoamericanas, son personas que ya son amigas de hace muchísimos años, que me conocen y saben que no sería algo real o no sería una ofensa en sí misma. Pero ya con personas con las que no me siento tan cercana o que son de una cultura más, eh, digamos, formal, pues, no me atrevo, porque sí me daría mucho miedo sentirme juzgada.
Okey. Interesan ¿en qué aspecto? Um, claro, de de ofensa. Sí. Sí, claro. Okey. Claro, sí, cualquier malentendido, cositas como esas, ¿no?
Claro. Así es.
Okey. Claro, es un miedo muy común, es muy común tener miedo a, pues, quedar mal, ¿no?, en en en público o con los demás.
Claro, claro. Claro, es como te decía exacto, es como te decía antes, es igual que con una pareja, cuando ya no te sientes cómodo, pues, no te sientes en la confianza ni de hablar, ni de discutir, ni de nada, porque sientes que cualquier cosa te puede afectar. Pues, lo mismo pasa en el ámbito laboral y lo mismo pasa en el ámbito de personas que son de una cultura que no es la tuya, en la cual, tú no te sientes tan cómodo, o que si en algún momento te has sentido cómodo, pues, algo que has dicho inofensivo para ti, puede ser ofensivo para los demás, eso también puede ocurrir.
Esque, son cosas normales. Ajá. Claro, así es, suele suele pasar mucho, suele ocurrir mucho. Además, en otras culturas también, por ejemplo, una palabra significa otra cosa.
Sí, así es. Sí, también, así es.
Y es una misma cosa puede significar un algo malo en otra cultura, ¿no?
Así es. Así es. O algunas palabras tienen alguna connotación sexual también.
<coughs> Cambian los mo Sí.